Mình nghĩ nếu như mà thành thật nha, thì chắc, a, 70 đến 80% là thói quen <laughs> là cảm xúc thôi à. Tại vì có lúc á mình cũng đói thật, kiểu, bụng nó cũng sôi lên á, hơi run tay muốn ăn á, nhưng mà ít lắm. Ờ, thường thì mình sẽ dành những cái lúc mà đói, kiểu, đói cho cái khẩu phần ăn bữa chính á, còn phần lớn là mình cảm thấy chán, mình cảm thấy muốn nhai cái gì đó thôi. Rồi đôi khi là mình thấy áp lực công việc á, nên mình sẽ muốn uống trà sữa, uống nước, á, ngọt có ga á, hông hiểu sao luôn, yeah, ừ, cái tâm trạng của mình lúc đó mình rất là muốn nạp vào những cái đồ ngọt để cho mình cảm thấy mình cảm thấy nha mỗi lần mà mình uống đồ ngọt hay là ăn đồ ngọt vô mấy cái lúc mà mình đang áp lực công việc, mình cảm thấy, ờ, hưng phấn với lại cảm thấy vui vẻ ra hẳn luôn á. giống như vậy á. Đúng rồi.
Ờ. Ừm. Ừm. Giải toả cảm xúc ha! Ừm. Đúng rồi. <laughs> Nhưng mà sau đó một khoảng ví dụ, à, khoảng s ừm, t à, sau đó khi mà đúng rồi, thật l ra phụ nữ rất là thích ăn vặt nè, là điều hiển nhiên không phải một mình bạn đâu. Và cái thứ hai á là việc khi uống đồ ngọt vào nó cũng kích thích kích thích cho cái việc lượng đường vô máu nên cũng khiến tỉnh táo, hưng phấn hơn. Nhưng mà hưng h phấn đó cũng sẽ có một cái thời điểm nhất định nè. Ví dụ bạn thấy là khi bạn uống trà sữa xong thì bao lâu bạn sẽ quay lại trạng thái chán chường như cũ nè?
À, vậy á hả? Mình nghĩ là mình, ờ, khi uống trà sữa xong á, mình cảm thấy vui vẻ cái lúc mà trong mình uống trà sữa khoảng á tầm 30 phút đến 40 phút thôi, uống hết rồi á thì mình cũng sẽ quay lại, bắt đầu chán chán như cũ á bạn. Cho nên là nó giống như là, ờ, tăng cái cảm xúc cho mình tại thời điểm chán đó được một lúc thôi à. Đúng rồi, nhất thời thôi, chứ còn sau đó thì mình thấy, ờ, cũng hổng có còn hưng phấn như là lúc mới nạp vô nữa.
Kiểu, thỏa mãn nhất thời thôi, đúng hông? Ừm, đó mình hiểu cái cảm xúc. Ừm. Ừm, hiểu tâm lý đó nhưng mà không có cô đơn đâu, hội chị em phụ nữ mà, đúng hông? Ăn vặt là gần như là sở trường mà tính ra bạn ăn vặt cũng gi do, gọi là, khớp giờ với các việc à, các bạn mà làm giờ hành chính thì cũng như thế, đúng hông? Cứ ăn vặt vào những cái khung giờ đó. Thì cho mình hỏi là bạn hiện tại là bạn đang dành thời gian những cái khung giờ mà ăn vặt á là bạn đang ở nhà, hay bạn đang ở nơi nào khác hay công ty hay nơi nào nè?
Ha. Đúng luôn.